Alam mo tinatanong kasi nung mga tao, yung mga friends ko, yung mga kakilala ko, kelan daw ako ano, magkakaroon ng boyfriend, kelan daw ako papasok sa relasyon. Kasi yung mga ano, yung mga classmate ko, yung mga batchmate ko, nakailang exes na sila, nakarami na sila ng maging girlfriend, boyfriend. Tapos yung iba, ah, ano na kasal na, may asawa na, meron na ding anak. Tapos sa sinasabi pa nga nila na, "Tignan mo yung mga mas bata pa sa'yo yo nauna pa kaysa sa'yo," sinasabi nilang ganun. And, alam mo yun, yung, ah, nakakaano naman siya sa pakiramdam. Kasi, ah, kumbaga ayoko kasi na pumasok pa talaga sa relasyon. Oo. And yung reason kung bakit, ah, yun nga, ah, hi natatakot ako na pumasok pa nga sa, ah, sa isang relasyon. Eh, ayon dahil nga, ah, parang takot ako na masaktan, gano'n. Kasi kilala ko yung sarili ko, eh, ah, alam ko na ako yung, ah, type na type o type of, ah, person na, ah, mabilis masaktan, emotional, kumbaga parang ganun. Kasi ganun yung mother ko, nagmana ako sa kanya, emotional, and, ah, dahil nga alam kong mabilis akong masaktan, kumbaga parang naglalagay ako ng pader. Kasi di ba ang commitment kasi, eh, ah, kumbaga parang nangangahulugan na ino-open mo yung, ah, yung sarili mo or yung damdamin mo, and yun nga kapag inopen mo syempre nandun din yung, ah, kumbaga kapag, ah, sa part kasi, di ba, sinasabi nila naka sa sa kumbaga sa love life kasi, hindi lang naman about saya-saya yan, sinasabi nila. At kapag pumasok ka sa isang relasyon di ba sinasabi nila na dapat, eh, ah, kumbaga parang, ah, ready ka din na masaktan. Kasi hindi lang naman about love may part din naman na, ah, bitter, di ba, masakit, ganun. Kaya yun yung parang nagho-hold back sa'kin kung bakit ayoko pang pumasok sa, ah, kumbaga sa isang relasyon nga. Mm.
Hmm. So, napakahirap talaga ano na kung minsan may time na talagang nabu-bully ka ano kasi, siyempre pag nakikita mo na, yung mga, ah, kaibigan mo noon, eh, may mga asawa na, may mga anak na kumbaga parang sabi mo, "Ako na lang yung walang anak," oo, 'yon yung naiisip mo. Pero, natatakot ka na, ah, ma mag co magpa-commit sa isang relasyon, oo pero, ano ba yung reason na
Mm. Oo. Mm, mm. Mm. Oo.
kung bakit ka natatakot?
Mm, ayun yung nasa
Natatakot ka ba or dahil yung rela yung magiging responsibili responsibilidad mo pag may pamilya ka na?
Hmm, sa totoo lang ayun nga'y sabi ko kanina 1 'yon yung reason yung, yung takot na, ah, kumbaga parang masaktan, oo. Ayokong masaktan, eh, kaya ayokong mag-commit muna and, ah, 'yon pa kasi natry ko na din na nasaktan kaya ngayon parang ayokong mag-commit talaga, ah, sa isang relasyon. Hindi naman naging kami, nung, nung yung, yung guy na 'yon kung, kung san nasaktan ako. Hindi naman naging kami kumbaga parang nagkaroon lang kami ng mutual understanding gano'n, and at the end
Mm. Hmm. Mm.
kumbaga parang hindi rin pala kami yung, ah, nagkatuluyan, oh, nakahanap siya ng iba and kumbaga parang, ah, ang sakit do'n and hanggang ngayon parang ha hina-hold back pa rin ako nung sakit na nararamdaman ko na 'yon, oo kaya 'yon yung isang reason pa. And maliban din do'n parang, ah, yung alam mo yung natatakot ako na, baka yung mapili kong tao, eh, ah, kumbaga parang hindi talaga para sa'kin yung tao na 'yon, hindi siya yung, ah, right person, 'di ba? Kasi ngayon, sa ngayon din ang dami ngang pumapasok sa relasyon pero ang dami ding kumbaga parang nagbre-break 'di ba, mm. Kahit ga'no pa sila katagal and ayu ayun ayun, yung ayaw kong mangyari na baka, ah, pumasok ako sa ako sa isang relasyon tapos magbe-break lang din pala kami, eh, di kumbaga sayang din naman pala yung, yung panahon ko, yung mga memories, yung lahat ng mga ininvest ko sa kanya 'di ba? And 'yon nga baka maling tao baka yung mali yung tao na 'yon, kumbaga parang hindi niya ako itre-treat ng tama, oo baka sasaktan niya lang ako 'di ba, marami kasing gano'n, eh.
Hmm. Hmm. Mm. Hmm. Mhm. Ayun. Parang, oo parang natatakot ka na maulit-ulit yung nangyari sa'yo ano 'yon yung pinakakinatatakutan mo. Pero 'di ba, may mga ang <clears throat> ang maisa-suggest ko, kilalanin mong maigi yung guy oo. 'Di ba, kung yung ano yung kung ano ba yung ugali niya, kung kaya mo bang pakisamahan, gano'n at higit sa lahat
Mm. Mm. Hmm.
Kung, ano yung nararamdaman niyo sa isa't isa. Yun kasi yung pinakamahalaga yung, ah, may pag-ibig sa isa't isa. O, siyempre, yung sabi mo kasi kanina na ,ah, parang mutual kumbaga hindi pa sure kung talagang ikaw yung gusto niya ano? At ikaw din, oo. Kaya kailangan na magkaroon kayo ng matagal na pag, ah, kilalanin niyo yung isa't isa ganun. Para sa ganun, dun mo makikita kung eto na ba yun? Siya na ba ito? Oo. Eh, siyempre pag pag, ah, lagi kayong ah, kumbaga magsasa ah, nagkakasama 'di ba? Ino-observe mo naman yung isang guy kung ano ba talaga yung yung nararamdaman niya para sayo. Oh, siyempre alam ko kung gusto ka niya, then siyempre magsasabi din yun. Tapos nakikita mo naman sa personalities niya kung talagang sincere sayo. Oo, oo. Then habang tumatagal siyempre pag, ah, panatag na yung loob mo sakanya, parang kumbaga kung panatag parang gusto mo na rin makipag-commit sakanya pag ganun, oo. Kasi nga kilalang-kilala mo na siya ganun. Tapos, yung, ah, kumbaga yung communication tapos yung, ah, relationship niyo pag ah, kumbaga yung ma matibay na mapatibay yung isa't isa. Maging close yung relation niyo. Tapos pag nag-usap na kayong dalawa, kung ano yung dapat niyong gawin tapos, siyempre magshe-share kayo nung isa't isa kung ano ba yung maganda niyong gawin. Para maging, ah, maganda at or baga matagumpay, at masaya yung plano niyong pamilya. Kung ganun yung napag-usapan niyo o 'di ba? Pag, ah, open nag-open na kayo sa isa't isa dun mo na rin marerealize na, ah, okey, ah, parang gusto ko na rin, parang ganun. Kasi baka hindi kasi talaga dumarating sayo yung lalaki na talagang gusto mo, oo. Pero pag oras kasi na mararamdaman mo na parang kahit ano na yung mangyari sa kinabukasan yung baga kahit mag-asawa na kayo ganun, hindi mo na iniisip yun kasi mahal mo siya, oo. Mahal mo na so kahit ano na yung mangyari kahit mahirap maghirap kaysa or kumbaga may mga, ah, anumang mga problema na darating sa sa, ah, pag-asawa niyo kumbaga ganun. Hindi ka natatakot, kasi alam mo kasama mo siya at alam mo rin na, ah, maging matagumpay yung relasyon niyong dalawa.
Mm. Hmm. Okey Hmm. Oo. Hmm. Sabagay, totoo. Hmm. Oo. Hmm. Oo. Hmm. Mm. Okey, ah. Mm. Hmm. Mm. Mm. Hmm. Ganun. Hmm. Sige. Hmm. Okey. Oo, sige.
Tsaka yun, ah, isang ano kumbaga hindi mo, hindi pa kasi sigurado yung first ano na, parang kumbaga pero kung yung alam mo na na siya na yun, oo. Bahala na kayang-kaya ko 'to parang maging positive ka na ganon kasi alam mo na siya na yung guy.
Mm. Hmm. Oo. Oh, okey. Oo, oo. Mhm. Naintindihan ko na yung, ah, yung idea mo. Parang ah, kumbaga hindi nakakatakot na mag-commit sa relationship. If nasa tamang tao ka, parang ganun. Nasa right person ka. O ang galing, oo nga 'no? May point ka nga dun. Parang ngayon ko lang na-realize yun. Kasi kumbaga parang dahil nga sa takot ko. Parang hindi ko naisip yun yung sinabi mo na yun, ang galing at ang ganda 'no. Mukhang yun na lang ang ah, gagawin ko, totoo. Ah, hindi ko naman siya hanapin siguro aantayin ko nalang talaga yung right person na yun, oo, and ah
Oo. Yes. Oo. Mm, yun nga. Oo. Di ba? Oo.'Di ba may mga sitwasyon may mga sitwasyon pa kasi na yung mga iba pag may magustuhan ka, may mga parents na ayaw nila dun sa guy 'di ba? Kung minsan sabi mo, kahit anong sasabihin niyo, kasi siya yung gusto ko. Yung walang makaka hadlang sa na kami yung magkakatuluyan, parang ganun. Kasi yun nga, yung relasyon niyo, ah, matibay tapos, ah, may pagmamahal kayo sa isa't isa.
Mm. Mm. Oo, oo. Ayun no, sige ganun nalang yung gagawin ko. Ah, para hindi ako matakot na mag-commit. Parang i-me-make sure ko muna na, ah, yung guy talaga na yun, eh, siya talaga yung kumbaga, ah, right para sakin. Kikilalanin ko talaga siya para ayun hindi ako matatakot na, ah, mag-commit sakanya, oo. And ayun nga din yung sinabi mo na if ever kami man yung magkatuluyan, ah, kumbaga hindi kami darating sa point na parang magbre-break agad. Kundi magiging strong at kahit ano man yung parang, ah, kakaharapin namin na problema, eh, ah, 2 kami na haharap dun ma and mananatiling kumbaga, ah, matatag yung relasyon namin 2. Hmm, okey ayun na. Ang ganda talaga nung, ah, sinabi mo na yun, susubukan ko talaga yun. And ganun din sa sinabi mo yung sa about kanina, yung sa about, ah, sa related sa parents? Oo? ano na nga ulit yun?
Yes. Mm. Oo. Oo. Mm. Oo. Yung ipaglalaban mo siya, kahit ayaw nila kasi, 'di ba karamihan ganun kung, kumbaga, sila kasi kung minsan yung naghahanap yung gusto niyang guy para sa mga anak nila. Oo.
Mm Oh, okey. Oh, dapat sundin ko yung, ah, kumbaga parang, sundin ko yung puso ko, hindi yung sundin lang yung, ah, yung sinasabi ng parents. Oo.
Mm Kaya mo siyang ipaglaban. Ganun, kasi mahal mo siya, oo.
Hmm, at Oo. Oh, sabagay 'no? Ayan, ah, maraming salamat dun sa nasabi mo, and nakatulong talaga yun, ah, sa akin. Na-encourage ako na 'wag matakot na, ah, mag-commit sa isang relasyon. Basta ah, kasi hindi naman nakakatakot love, hindi nakakakatakot ang, ah, pagmamahal o relasyon kapag nasa tamang tao ka or pipiliin mo talaga yung
Mm Oo.
ah, yung better person, mm, or better partner. Kaya ayan, ah, maraming salamat ulit, dun sa, ah, pinaalala mo na yun. Mm. Mukhang <swallows> nagbago na yung pananaw ko. Oo.
Mm. Oo. So salamat din, oo. Salamat din kasi pinagkatiwala mo sa akin yung problema mo, at sana naka nakakatulong sa'yo yung mga ibinigay kong suggestion.
Mm, sure. Nakakatulong talaga yung mga nasabi mo na suggestion n'yo sa akin. Mm mukhang nabago na ngayong, ano, eh. Pananaw ko, eh, kaya ayan, ah, thank you ulit sa iyo.
Mm. A okey.